Alam mo sa sobrang dami ng mga pwedeng magdulot sa atin ng stress ngayon 'no 'tsaka iba't ibang mga suliranin. Lalo na sa ating kaisipan eh, talagang hindi maiwasan yung minsan naghahanap tayo ng tulong mula sa iba. Pero paano mo nalalaman kung kailangan mong humingi ng tulong sa doktor o di kaya sa counselor?
Ayan, oo actually ang hirap talaga malaman kung kailan ba dapat humingi ng tulong 'di ba? Kasi lalo na kung iniisip mo at saka sinasabi din ng ibang tao na hala parang 'yan lang, eh, kaya mo 'yan di ba? Kaya mo naman 'yan, eh, yung mga ganong bagay. Parang iniisip natin, ah, normal lang pala 'to pero sa pagdaan ng panahon parang na-re-realize mo na parang ang hirap na parang paulit-ulit na lang. Isa siguro sa mga, um, eto eto base sa experience ko 'no dati. Dati pa naman 'to so medyo bata-bata pa ako nito paulit-ulit na yung ano matagal na problema sa emosyon ganyan. Parang matinding takot yung nara nararamdaman ko palagi, matinding lungkot ganyan. Laging anxiety which is yung pag-aalala sa hinaharap ganyan yung lagi kong nararamdaman, eh. So ngayon inano ko 'to in-open up ko siya sa kaibigan ko pero yung kaibigan ko na yun kasi di ko naman alam na hindi pala ewan ko kung paano siya kung gano'n ba talaga siya 'no. Kasi ang sabi ko sa kanya ano ganyan yung mga nararamdaman ko ganyan, alam mo yung sabi niya, "Ah, ganyan din ako eh, pero try mo itulog," sabi niya. <laughs> Oo.
Mm. Oo nga. Oo 'yan. Oh! Aha. Mm. Ayan. Nge. Ah, gano'n yung sabi niya kumbaga talagang pangkaibigan 'yong advice niya 'no? <laughs>
Oo. Oo, so sabi niya "Ganyan din naranasan ko, eh, nalulungkot din ako minsan pero try mo itulog baka makaya pa." Alam mo 'yong ako kasi hangga't kaya ko pa ako 'yong tipo ng tao na hindi ako magsasabi sa iba ayoko kasi silang mag-alala, eh, di ba? So ayoko 'yong, mm, <clicks tongue> gano'n, mag-alala kaya hanggat maaari talagang is isasa-isip ko na lang oo sinasarili ko lang kapag 'di ko na kaya do'n ako maglalabas. Pero nakaka-ano naman 'yong gano'n 'yong ano niya 'yong tinuran niya di ba? Gano'n, mm.
Tapos? Mm. Oo. Oo nga naman. Sinasarili mo muna? Oo. Oo nga naman. Oo at ang pinaka weird dun sa part na yun, eh, parang ni-relate niya pa sa sarili niya. Imbis na tungkol sayo yung pag-usapan niyo, eh, parang sinabi niya na ako rin naging ganyan na rin ako parang ganun, 'no. Pero eto minsan kasi gaya nga ng nangyari dun. Siguro hindi niya rin alam kung ano talaga yung, ah, totoong nangyayari 'no? Na hindi lang pala talaga basta bad day yung nangyayari sa 'yo. Kasi nga minsan mahirap i-differenciate yung normal stress lang sa kailangan mo na talagang humingi ng tulong 'no? Pero para sa'yo, ano ba yung mga clear signs na hindi lang ito simpleng pagod o di kaya kalungkutan na kailangan mo na talagang mag-consult?
Ay, totoo. <chuckles> Oo. Ayan. So, sa‘kin naman siguro ‘yong relate ko sa‘kin is hindi naman humantong, kasi kahit papaano naibsan ‘to sa iba't ibang paraan na ginawa ko, ‘no. Pero meron din akong isang kaibigan na dumating sa point na kailangan niya ng pumunta sa doktor. So, ang nakikita ko sa kanya talaga is yung parang ano, yung pagbabago ng routine niya. Dati kasi may gana siya na gawin yung mga bagay na gusto niya, which is yung libangan namin, maglalaro kami sa labas, mag-babadminton, ganyan. So, no’ng dati gano’n ‘yong ginagawa namin, tapos napapansin ko parang hindi na siya lumalabas. Tapos kinakamusta ko siya, tapos alam mo 'yong parang nagiging mainitin na ‘yong ulo niya. Ayaw niya na gawin ‘yong bagay, sabi niya nawawalan kasi ako ng gana gawin ‘yan, eh, tapos more on tulog lang siya ng tulog. So, siyempre, nakaka-worry, ‘di ba, ‘yong gano’n na pangyayari, talagang biglaan na gano’n na ‘yong ginagawa niya. Tapos, kita mo sa mukha ‘yong ano niya, stress. Tapos, ayon, nag-iiba ‘yong i aura, hindi naman ‘yong talagang pisikal na mukha, pero ‘yong aura na napapalibutan ng kumbaga ‘yong aura niya na nakikita sa tao, parang ang lungkot. Gano’n ‘yong nakikita namin sa kanya. Tapos, alam mo ‘yong naging resulta, ah, kinausap ko ‘yong mama niya, which is tinatawag ko, tita. Sabi ko, "Tita, parang si ano, ganyan, parang iba na ‘yong nakikita namin sa kanya," ‘ka ko kasi may mga kaibigan din kami. Sabi ko," Ah, nakakausap n’yo po ba siya?" Gano’n. Hanggang sa nadala siya sa, ah, psychologist. Ayon, grabe na din pala ‘yong pinagdaanan niya, to the point na nakakapag-isip na siya ng self-harm, ganyan. Pero hindi na hindi natutuloy. Mm.
'Yon. Ooh. Mhm. Oo. Ah. Mhm. Naku. Aha. Mm. Oo. Ayan. Naku, grabe, ah. Ah, buti naman. Pero, ah, buti na lang talaga at dinala ko siya kaagad sa ano, sa psychologist, ‘no? Sa mga talagang professional pagdating sa larangan na ‘yan, ‘no? Kasi mahirap nga naman ‘yon, kasi parang pakiramdam niya, eh, hinaharap niya ‘yong mga bagay na 'yon na mag-isa niya lang. Pero maliban nga do’n sa parang, ah, nawawalan siya ng gana, tapos parang ang lungkot-lungkot niyang tingnan. Meron pa bang mga nag-i-standout na physical o di kaya emotional symptoms, na napapansin sa ibang tao, kapag umaabot sa gano’ng point? Halimbawa, ah, hirap ba silang makatulog, ganyan, tapos parang laging pagod 'yong mga gano’n ba?
Ayan. Ah. Ayan, exactly, hirap makatulog. Kumbaga, 'yong eyebags kasi may mga tao kasi na literal na inborn na may eyebags, 'di ba, yung parang maitim 'yong ano o kaya makapal 'yong ano sa ilalim ng mata. So sakanya, hindi eh, hindi siya normal kasi wala naman siyang eyebags dati tapos napapansin namin, sabi ko, "Puyat ka ba?" Sabi ko, "Natutulog ka ba ng maayos? Kasi ang itim ng ano mo, ilalim ng mata." Tapos sabi niya, ayon nag ta's nagkukuwento siya. No'ng una, hesitant siya na magsabi kasi gawa ng natatakot siya i-judge ng ibang tao. Tapos kasi gano'n din 'yong nangyari sa'kin before eh. Tapos ngayon naman, si-inunti-unti ko siyang kinuha 'yong loob niya na para maintindihan niya rin na gano'n din 'yong naramdaman ko noon. So, actually hindi ako nahiya, sinabi ko din sa kanya na, "Ganyan 'yong naramdaman ko noon." Sabi ko, "Pero may nang-judge sa 'kin pero ikaw papakinggan kita ng walang panghuhusga." Tapos 'yon, nasabi niya 'yon na hindi daw talaga siya nakakatulog gawa ng lagi siya nag-iisip. Kasi ano, actually ano pa naman kami, 'di pa naman kami matanda, bata pa lang naman kami. Kaka-graduate pa lang namin, iniisip niya na agad 'yong future niya. Gano'n pala 'yong naging dahilan. Oo.
<laughs> Oo. Mm, mm. Oo. Ooh. Mm. Ah, okey. Mhm. 'Yon. Grabe ah, sobrang advance niyang mag-isip ah.
Kasi nahirapan siya makakuha ng trabaho, pero kami nagkatrabaho agad. Pero kaka-graduate pa lang eh. So, 'yong parang gano'n na na-pressure siya tapos hindi ko alam kung na-pressure din siya sa family niya, hindi niya nabanggit pero na-pressure siya sa career growth niya na baka daw ano na mangyari sa kanya gano'n. Mm.
Mhm. Ah, yun naman. Oo. Pero ang ganda no'n ah at talaga napansin niyo 'yong mga senyales na 'yon 'no. At talagang, ah, nabigyan niyo agad ng lunas o nabigyan mo agad ng lunas at nandoon ka nga para makinig palagi sa kanya, 'no at hindi mo parang inin-validate 'yong nararamdaman niya. Ang ganda ng point mo kasi tsaka ayon 'no, minsan talaga kailangan na talaga ng ano, payo mula sa iba. Pero once na narealize mo na kailangan na niya ng tulong, eh diyan lumalabas yung next question eh 'no, kanino nga ba dapat lumapit?
Oo. Ayan. So, kanino ba dapat lumapit 'no? Ah, unang-una kasi, para sa akin, kung kaya pa naman 'no, unang-una dapat sabihan muna 'yong magulang. Magulang muna kasi para aware 'yong magulang na ano ba 'yong nararamdaman ng anak nila. Kasi minsan, may mga magulang na ano eh, huhusgahan ka kapag nag-open up ka kaya gawa ng 'yong iba nagtatago ng nararamdaman or ng emosyon. So, kailangan malaman din nila 'yong kondisyon ng anak nila. So, kapag gano'n na, is ayon na may psychiatrist tayo o kaya may mga doktor na may espesyalista pagdating sa mental health. O kaya 'yong mga counselor or psychologist kapag gus oo, kapag gusto mo mapag-usapan 'yong mga problema o nararamdaman mo, mas maganda 'yon actually. Ay eto pa, mabanggit ko 'yong hotline, 'yong may hotline na puwedeng tawagan eh, 'di ba, sa, dito sa Pilipinas alam mm, alam mo ba, tumawag tumawag 'yong ano ko doon, 'yong kaibigan ko doon. Nakakaano lang din 'yong experience na yun, hindi ko alam kung siya lang nakaranas or may iba pang nakaranas. Alam mo parang ano sila, parang inaantok 'yong mga mga ano do'n, customer support nila doon na parang sinasabi na, "Ipahinga mo lang 'yan." sabi niya, "Itulog mo para makalimutan mo 'yong mga ganyang bagay." Parang kulang ng empathy. Kaya hindi na siya lumapit sa mga hotline na mm totoo, parang magawa lang nila 'yong trabaho nila tapos gano'n mag-ka-clock-out na sila. Pero kung psychologist don lumapit 'yong kaibigan ko is talaga namang nabigyan siya ng lunas paunti-unti, gradually. Wala naman kasing mabilisan. Oo gano'n.
Aha. Oo. 'Yon. Psychologist, mm. Mm. Oo, may ganun. Ooh. Naku. Oo nga, parang robot 'no? Hmm. Mm. 'Yon. Ooh, okey. So, kumbaga kung sa, psychologist or counselor o 'di kaya sa psychiatrist eh, talagang, ah, magiging helpful 'yong pagdedesisyon na gano'n, 'no. Lalo na nga sa mga first timers na 'di alam kung saan talaga magsisimula, 'di ba. Kaya nga napatanong tayo kung kanino dapat lumapit. Pero minsan may mga sitwasyon din na, hindi na puwedeng hintayin o emergency nga, 'di ba. Kailan, agad kung ano, kung kailangan agad ng ng lunas o ng tulong. Pero may mga pagkakataon ba na, ah, 'yon, na humingi kailangan kailangan humingi agad ng tulong 'no, or 'yong emergency at ano-ano 'yong mga red flags na hindi puwedeng ipagpaliban?
Oo. Ayan. Unang-una 'yong parang, nagsas ah, sinasaktan niya na 'yong sarili niya, 'yong paglalaslas ganyan. 'Yan 'yong mga hindi mo dapat anuhin eh, ah, ipagsawalang-bahala bilang kaibigan or parte ng pamilya 'no, na may gano'n na ano. 'Pag nakita mo na, na parang parang may hiwa na sa bandang ano, wrist, ng ano, ng isang tao, ano, magtaka ka na, bakit? Kasi parang andalang masugatan do'n sa parte na 'yon. Sasabihin nila, "Ay na ano lang ako, nadapa, nasugatan lang ako." Pero hindi madalas do'n nasusugatan eh. So, kapag gano'n, alarma na 'yon sa tao. Kausapin mo na 'yon, kasi baka minsan may gano'n eh, minsan natatakot sila talaga magpatiwakal doon sa ayon nga, 'yong sa, ah, mag-hang ng sarili sa leeg, 'di ba. So, minsan doon muna sila ginagawa, kumbaga para lang maibsan 'yong siguro sakit na nararamdam nila ganyan. Pero papunta na 'yon do'n 'pag hindi naagapan. Tapos 'yong iba naman namimigay ng gamit ayan, nakakakilabot nga eh, namimigay mm, oo. Tapos, 'yong minsan, ito actually nakakakilabot, kinakalibu kinikilabutan nga ako ngayon eh. Mayro'n kaming kapitbahay na gano'n, na parang, ah, hindi naman totally literal na dikit na ano 'no, sa isang komunidad nando'n siya. So, siya namimigay ng gamit. So, kami naman parang nabalitaan namin, sabi namin, sa isip, bakit namimigay ng gamit? Gawa ng magpapalit ba ng gamit? Tulad sa ibang bansa, 'di ba gano'n, nagpapalit sila ng gamit, 'di ba. So, ah, nagpapalit ba ng gamit? Tapos ang sabi niya naman, "Ah kasi, ano ang tawag dito, gusto ko lang bumili ng ibang gamit." sabi niya. Ah, okey sige baka parang nagpapalit nga ng gamit ganyan. Binibigay niya na 'yong mga gusto niya tapos 'onti na lang 'yong tinitira niya sa kanya. Oo, tapos alam mo ka no'ng ano, pagkatapos no'n, nabalitaan na wala na siya.
Ayan, naku. Uh-huh. Sabagay. Oo nga. Uh-huh. Grabe 'no. Mm. Ay, grabe, oo, takot na 'yong gano'n. Uh-huh. Uh-huh. Oo nga, oo. Uy, grabe. Nakakatakot 'yon. Ah, grabe. Okey. So, ibig sabihin, matuturing din na red flag 'yon pala 'no, kapag namimigay na ng mga gamit na talagang parang ano, 'di ba. Pero hindi naman lahat ng namimigay ng gamit ah, 'yon. Hindi naman lahat ng namimigay ng gamit talagang kailangan i-marka na red flags, 'di ba.
So, ganun. Nakakalungkot, nakakakilabot. Oo. <chuckles> Mm. Oo. Oo, yun din yung gusto kong i-clarify 'no, kasi bigla bigla ko natawa. Kasi ako ako, namimigay din ako ng gamit, pero kapag hindi napaglumaan na o kaya hindi ko na ginagamit. May mga tao 'di bang ganun din. So, ayon. Mm.
Oo. Naku, ingat ka ah. Uh-huh. Mm. Ayon. Pero siyempre totoo, mahirap talaga 'yan pag-usapan. Pero 'yong mga red flags na 'yan, mahalaga at sobrang importanteng pag-usapan kahit mahirap. At minsan nga mas nagiging mahirap pa, kasi nga may mga stigma eh, o 'yong may hiya sa paligid, lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Alam naman natin, 'di ba, na minsan kapag nagsabi ka ng, "Nahihirapan ako", ng gano'n, eh, may mga taong agad na nagre-react ng, "Kaya mo 'yan." o minsan nga eh parang sinasabi nila na, "Kulang ka lang sa dasal." ganyan o "Dasal ka lang." Pero, paano mo ba dapat hinaharap yung mga part na 'yon? Paano mo dapat simulan yung pag-open up kahit na may takot ka sa judgement, na ganun?
Pero totoo. Ay, sobra. Oo. Ay, oo. Ayan, siguro kasi dapat hindi hindi nila isaalang-alang 'yong ano, kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanila. Siguro kung alam nilang ma-ju-judge sila, lumapit na lang sila sa kung saan sila hindi ma-ju-judge, tulad na lang, kung hindi naman sila atheist, 'di ba? May Diyos sila so mananalangin tayo talaga. Kasi iba 'yong gabay ng Maykapal eh, 'di ba? Hindi siya, hindi ka niya ija-judge kahit anong mangyari. So, doon ka lumapit o kaya kung ano mang religion mo, Catholic ka man o Born Again Christian, sa pastor o pari, puwede kang lumapit kung saan ka mas gano'n. Kasi sila yung mga hindi nangja-judge sa'yo eh. Kasi 'yong ibang tao totoo 'yong stigma na nangyayari talaga 'no? Nakakalungkot lang din kasi, iniisip lalo na 'yong mga older generations, sasabihin nila na ano, na "Noon naman wala naman kaming ganyan-ganyan", 'di ba? Wala namang mental, mental health noon, parang sabi niya, parang, "Kaartehan n'yo lang 'yan". So 'yon 'yong nakakatakot kaya minsan, hindi natin maiiwasan na, natatakot sila mag-open up sa tao gawa ng gano'n, ma-ju-judge sila at mahushusgahan din ng tao gano'n.
Uh-huh. Mm. Yun. Tama, tama. Mhm, tama. Wala namang ganun. Yon nga eh. <chuckles> Kaya nga. Tama, lalo na nga sa matatanda 'no na dapat sana sila yung nagga-guide sa mga mas nakababatang nakakaranas ng ganyan. Pero ano ba yung, ah, short tip or kahit na mapapayo mo do'n sa mga nakakaranas ng stress or ng iba pang mga, ah, mental health related issues?
Ayan, oo. Mm. So, para sa akin kasi di ba, hindi lahat ng sakit nakikita. Di ba? Katulad ng mental health, ayan. So, kailangan pa rin isipin 'yong kalusugan ng pang-mental, kasing halaga lang din niyan ng pisikal na kalusugan. So, kung ayaw mong masugatan ka, ayaw mong mak ah, ayaw mong masira 'yong pisikal mong pangangatawan, ingatan mo rin 'yong mental health mo. At ito pa importante, kahit ano man sabihin nila kahit nag ah, kahit may psychologist ka pa, kung ayaw mo sa sarili mo na magbago or magbago 'yong pananaw mo, walang makakatulong sa 'yo. Prat ito na lang prangkahan, ikaw lang at ikaw lang din 'yong makakatulong sa 'yo. So, gano'n.
'Yon. Tama. Tama. Naku, napakaraming makabuluhang puntos no'n 'no, maraming salamat sa mga binahagi mo.
Maraming maraming salamat at paalam.